Ay, sabagay po mas masaya din naman po kapag ano, kapag, ah, may kasama tayong kaibigan kasi di natin namamalayan yung oras eh.
Oo, at tsaka ano din, ah, yung kunwari kaibigan na hindi naman palakain sa labas kasi siyempre iba din yun 'di paano ka paano mo ma-a-achieve eh, di balewala rin. <chuckles>
Hmm, ay oo, yung nabubudol 'no? Mm, <laughs> Mga deserve lagi 'no, ay deserve ko 'to. <chuckles>
Mm. O kaya ano, 'di ba, yung iba ngang mga nagsusumba mga nanay natin may bitbit na mga soft drinks after, huwag gano'n. <snorts>
Ay, opo. <laughs> Wala rin. <chuckles>
Mm, ayun maraming salamat, medyo bitin pero sana magkausap ulit, paalam.
Oo nga po eh, na nag-enjoy rin po ako. Mm, paalam muna po, ingat.

'Di ba? Kasi mag-e-enjoy ka do'n, eh, kaya lang dapat after, hindi lalamon o lalaf lalafa lapang gano'n. <laughs> Ayun, so tingin ko 'yun ay isa sa factor, ikaw ba?
Mm. Ay, opo. Eh, o, oo. Naku po. Mm. Sa akin din po, ah, 'di ba po may gym na ang pangalan Anytime Fitness, parang sa'kin po sometimes fitness lang, eh. <laughs>
Ah, yeah. <laughs> Kung kailan lang ay ano, medyo feeling ko galaw-galaw, ganiyan.
Kung kailan po maisipan. <chuckles> Mm, pero ano po kasi naglilipat kasi kami ngayon. Ah na naglipat po kami nakaraan pala, tapos na pala. Ah, siyempre po 'pag naglilipat po 'di ba parang, ah, pagod po, tapos may parang ano po limitado yung oras, kaya parang nakaka-stress po siya.
Mm. Oo. Mm, naku alam mo <chuckles>
Hindi ko na po nasisingit yung, sayaw po. Tapos ngayon po ang hirap po magsimula, ulit.
Ayan, naku ganiyan din ang problema ko. Eh, ano nga, eh, ang gin ah, ngayon kasi ewan ko ba kasi dahil dahil dati nga kasi sa ano, sa Metro ako nag-aano 'di lumuluwas pa 'ko, eh, ngayon nasa probinsya ako. Kumbaga do'n do'n kasi ako do'n yung coach, do'n yung gym. Mayro'n dito sa'min pero, mas na-e-enjoy ko talaga do'n. So, yun minsan 'yun do'n lang parang weekly o kaya minsan nga once a month or twice, 'yun napapunta ako. Kaya lang, yung parang saya yung naiaano ko pero yung fitness na pumayat 'di ko siya ma-achieve kasi nga hindi araw-araw or almost everyday. Oo, hahataw lang ako do'n tapos, kain ganiyan.
Opo. Mm. Ah. Mm. Ay, opo. Oo. Ay, oo nga 'no. Sabagay, mm. Mm. Nasubukan niyo naman po ba yan parang, ah, sa mga YouTube po yung po yung ginagawa ko ngayon, eh. Parang Zumba gano'n po.
Ah, alam mo puwede din 'yun kaya lang, alam mo ba, eh, kasi alam mo yan pa yung isa pang factor, eh, dali kasi akong ma-bore.
Hmm.
So, siguro hanap ako ng mas para kasi ewan ko ba ba't siguro masyad masyado ako naging bias do'n sa coach ko kasi enjoy, parang masaya ganiyan. Siguro gusto ko ng minsan yung kaibigan ko nando'n o kaya nakakapagpasaya ganiyan. At saka yung kasi 'di ba yung, bahay natin magkahalo na, eh, kung dito ako nagtatrabaho, dito din ako mag-e-enjoy alam mo yung halo-halo na. Dito rin ako tutulog. Ah. 'Di ba parang mm, parang ang mangyayari sa'yo labas ka para wala kang sense of work. Eh, dati lumalabas ka para sa work ta's uuwi ka sa bahay para wala kang sense of work, ayun.
Opo. Mm, ay sabagay. Mm. Opo. Mm. Oo. <snorts> Hindi kakain. <chuckles> Opo, totoo 'yun. Mm. Opo. Ganyan din nga po yung problema ko po. Pero mayro'n, ah, akong sinusundan ngayon, ano siya, yung mga sayaw niya, ah, mga Shakira, Beyonce, mga gano'n. Mahilig kasi ako sa mga upbeat na mga sayaw. Tapos
Mm. Ayan. Hmm. Ah, okey. Ako naman ang gusto ko K-pop.